Benim, ııı, 4 senelik bir ilişkim var. Şimdi bu 4 senelik ilişkinin 2'nci senesinde her şey böyle çok güzel giderken ben erkek arkadaşımın eski kız arkadaşıyla yazışmalarını yakaladım ve bu yazışmalar, iii, hiç hoşuma gitmedi. Çünkü, ııı, yani şeydi böyle, ııı, nasıl anlatayım, yani, böyle bir ilişkisi varmış gibi değil de sanki böyle o önceki ilişkiye özlem duyuyormuş gibi, işte, onunla hâlâ ilgileniyormuş gibi. Yani, o karşındaki insanı aslında bu anlamda, eee, sevindirecek bir şe şeydi. Nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Neyse bu ho hiç hoşuma gitmedi, yani. Eee, bu tam olarak bir ihanet belki sayılmayabilir ama benim için bir ihanet. Çünkü benimle o an yaşadığımız, paylaştığımız, bana söylediği şeylerle orada yansıttığı duygular çok farklıydı. Bu da bir ihanet bence yani ikili Eee, dolayısıyla, böyle bir şey yaşadık biz. Sonra ben ama ilişki de çok iyi gidiyordu, yani bu bizim ilk problemimizdi, hiçbir problemimiz yoktu. Ben de sonra, eee, ayrılmayı göze alamadım açıkçası. İstemedim de yani her şey bu kadar iyi giderken. "Tamam." dedim "Yani, bir şans daha veriyorum, bu konuyu unutacağız." Ama ben bu konuyu unutamadım. İii, ve sürekli bu ondan şüpheleniyorum, sürekli böyle her şeyini karıştırıp didik didik ediyorum ve hiç huzurlu değilim, yani. Bu anlamda biraz, böyle, tavsiyeye ihtiyacım var.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Hı hı. Anladım. Anladım. Hı hı. Hımm. Anladım. Yani, öncelikle a ayrılmak istememen, eee, gayet normal. Çünkü çok güzel giden bir ilişkiniz varmış, ııı, hâlâ da devam ediyor. Hani, hiçbir sorun yokmuş, sadece böyle bir şey olmuş. Evet, tamamen, hani, fiziksel bir aldatma değil ama senin his eee, hissine, eee, göre, yani, öyle hissetmişsin ve büyük ihtimalle o his zaten, eee, doğrudur. Sanki böyle şey gibi mi hani bir ilişkisi olduğunu saklamış mı, ııı, hani, burada biraz daha aslında detay öğrenmek isterim. Hani, böyle, eski özlemli, eee, bir konuşma mı olmuş yoksa ilişkisini mi saklamış? Hani, senden hiç bahsetmemiş mi? Bunlar da, hani, seni rahatsız edecek, eee, doneler olabilir. Hani, bu konuşmayı biraz daha açabilir misin?
Evet. Hı hı. Tabii. Evet. Hı hı. Tabii ki, yani, benden hiç bahsetmemiş, sanki böyle hayatında ilgi biri yokmuş gibi oralara zaten hiç girmemiş. Sanki böyle eski günlere olan özlem, ona iltifat etmiş filan. Eee, böyle bir tane fotoğrafı fotoğraf koymuş o kız, işte, fotoğrafta böyle h ellerinin üzerinde duruyor, ters. Eee, ya ona falan böyle iltifat etmiş. Ben böyle şey, hani, sanki, eee, işte, özlem duyduğu bir hikâye olayı öyle yansıtmış ama şimdi bü yani, benimle olan ilişkisinde de b ba bana tamamen, ya, onunla artık onun için hiçbir şey ifade etmediğini vs. söylüyordu ve gerçekten de ilişki iyi gidiyordu. Yani, böyle bir, iii, sanki ayrı 2 insan gibi duygularını yansıtmış.
Hı hı. Hıı, anladım. Hımm. Hı hı. Anladım, anladım. Bu şekilde hissetmen çok normal. Bir kere de senden bahsetmemiş. İşte, iltifat etmesi falan, bunlar çok rahatsız edici her insan için. E, özellikle güzel bir ilişkin varsa. Şimdi, bir soru daha sormak istiyorum ki kafamda, hani, biraz daha canlansın, ona göre belki, hani, bir tavsiye verebilirim. Sen bunu daha sonra konuşmuşsun, hani, “Tamam, eee, işte, devam edelim, bunu gözden eee, görmezden gelebilirim.” demişsin ama unutamamışsın bir şey. O, orada, mesela, sana nasıl bir açıklama yaptı ve belki sen o açıklamadan tatmin olmadın, o yüzden unutamıyorsun. Hani, açık açık söylediğinde sana belki böyle çok kabul edebileceğin bir şey, bir açıklama yapmadı mı? Hani, o yüzden mi sen hissediyorsun hâlâ?
Evet. Tabii. Evet. Hı hı. Yok. Yani, açıklayamadı. Öncelikle, şey, beni bunu benim bunu, nasıl gördüğüme takıldı, yani, karıştırmış olmama. Onun üzerinden daha çok yürüyüp bu konuyu kapatmaya çalıştı. Sonra da şey dedi: “Yani, bunu bu kadar ciddiye a alınacak bir şeyi yok. Yani, o an öyle dedim, işte. Yani, zaten, işte, sa ııı, gecenin bilmem yarısı yazışıyorduk, gördüm, öyle konuştuk. Hani, eee, öylesine söylenmiş sözler, üzerine hiç düşünmedim. O an öyle çıkmış, yani, benim için hiçbir şey yap ifade etmiyor.” filan. Böyle bir şeye gi gi girdi, yani, yalanlamaya girdi ama yani, eee, bu, aaa, şeydi, mantıksızdı söyledikleri de. Ne demek? <giggles> O zaman senin şu an söylediklerinin de bir hükmü yok, yani. <sniffs> Benim için bir şey ifa ifade etmedi söyledikleri. Bir de aslında başka bir sıkıntı da var. Şimdi, ben bu süreçten sonra ona hiç güvenemedim ve böyle sürekli her şeyini karıştırdım, bilmem ne. Sürekli böyle beni aldatıyormuş gibi davrandım, böyle hissettim ve ben de en son kendisini aldattım ve ayrıldım.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Hıı, anladım.
Öyle bir şeye döndü, yani.
Aaa, anladım. Aaa, zor bir durum aslında. Seni yoran bir süreç olmuş çünkü, hani, o yaptığı açıklamayı bir kere mantıklı bulmadığın için hep kafanda bir soru işaretiyle devam etmişsin. Ve zor bir süreç yaşamışsın aslında, hani, hep beni aldatıyor mu, böyle kafanda soru işaretleriyle. Ve, eee, büyük ihtimalle sence şöyle b eee, bir şey olmuş olabilir mi? Hani, sen artık bu aslında ilişkiyi sürdürmek istemiyordun. Kafanda böyle bir sürü soru olduğu için, aldatıyor mu, aldatmıyor mu? Ve belki de, hani, sen aslında bu ilişkiyi tamamen bitirmek adına, eee, aldat aldattın. Böyle bir şey olabilir arkasında, hani, aldatmanın nedeninde. Eee, şimdi şu an, hani, eee, o ilişkiye geri dönmek istiyor musun, yoksa, hani, şey mi var, eee, ben bir daha birine nasıl güveneceğim, nas eee, nasıl devam edeceğim soruları mı var kafanda?
Hı hı. Evet. Aynen öyle. Hı hı. Aynen. Evet. Hı hı. Yok, şimdi, biz ben ayrıldım. Aldattım, ayrıldım. Sonra biz tekrar barıştık ne yazık ki. Şu an o süreçteyiz ama hiçbir şey iyi gitmiyor. Yani, eee, tekrar güvenemiyorum ona. Zaten onun da benim onu aldattığımdan haberi yok. Zaten ben de psikolojik olarak, yani, bu yükün altında da daha fazla aslında bunu da kaldıramıyorum ama, yani, <exhales> nasıl anlatayım, ya, ilişki de görünürde iyi gidiyor. Beraber çok iyi vakit geçiriyoruz, birbirimizi seviyoruz vs. her şey güzel, çok iyi anlaşıyoruz ama aramızda, işte, bu, o olayla başlayan bir güven sıkıntısı var. Sonra zaten ben de, yani, kesin aldatılmışımdır diye o hırsla benim de yaptığım bir hata var. Yani, bu ilişkide güven, s emm, noktasında aslında çok büyük bir sıkıntısı var ama başka da bir sıkıntısı yok. Bu da, yani, eee, bu ilişkiyi sürekli bitirmemizi de engelliyor ama ilişkiyi sürdüremiyoruz da. Böyle bir durum.
Hı hı. Hıı Hı hı. Hıı, anladım. Gerçekten çok yorucu, ııı, bir durum. Çünkü, eee, hani, ilk bir kere, eee, de güzel giden bir ilişki var. Genelde güzel yani, vakit iyi vakit geçiriyoruz dedin. Ama ilişkinin en temel, eee, öğelerinden biri güven aslında. Hani, o güven eksikliği olduğu için de tamam, yüzeysel yüzeyde hiçbir probleminiz yok, güzel vakit geçiriyorsunuz ama alttan alta böyle, hani, kaynayan da bir şey var, güven, eee, eksikliği. Daha önce, eee, yani, şunu önerebilirim, hani, çok klişe olacak ama s eee, erkek arkadaşınla bir araya gelip açık açık sen kafandaki soru işaretleri ha ne anlatıp hâlâ bunu a aşamadığını anlatıp, hani, nasıl devam edebiliriz gibi beraber bir çözüm noktasına gidebilirsiniz ama bunu denedin mi bilmiyorum. Böyle bir şey, eee, yapsanız nasıl olur veya yaptın mı, sonuç neydi?
Evet. Eksik. Evet. Hı hı. Ya, ben o konuşmadan sonra, bir daha böyle bir şey yapmadım. Çünkü bundan sonuç alamayacağıma emin oldum. Çünkü, eee, bu, böyle, şeyleri konuşan biriyle ilgili bir şey, söylenecek bir şey yok zaten bir şey söyleyemiyor. Yani, diyor ki o an öyle yazdım bu bu Hani, bu altında çok bir şey arama, o an, eee, öylesine yazdım benim için bir şey ifade etmiyor diyor çıkıyor. Yani, eylemlerinin ya da duygularının arkasında durmadığı için çok böyle, konuşulmuyordu açıkçası.
Hımm. Hı hı. Anladım. Anladım, yani, şimdi ortada senin aşamadığın bir durum var. Dolayısıyla bunu, hani, konuşarak da çözebileceğine inanmıyorsun. Eee, şimdi, şöyle bir yol haritası izlenebilir belki. Bu ilişkiyi neden devam ettirdiğini sorgulayabilirsin. Hani, bu kadar büyük bir güven problemin varken, kafanda bir sürü soru işareti varken. Aslında, hani, eee, tamam, güzel vakit geçiriyor olmak bir devam ettirici sebeplerden biri olabilir ama belki yalnız kalmak istemiyorsun. Çünkü artık bu ilişki senin için, hani, çok da, böyle, eee, nasıl diyeyim, pozitif gibi durmuyor, yani, öyle gelmiyor kulağa. Çünkü şey çok, eee, aşırı bir güvensizlik yaşıyorsun. Bu çok yorucu bir durum. Sence, hani, şey olabilir mi yalnız kalmama, bir alışkanlık. Hani, kendini böyle, ayrıldığında devam etmediğinde daha rahat hisseder misin? Kafanda nasıl canlanıyor ayrıldığını düşününce?
Evet. Hı hı. Yani, eee, aslında haklısın, biraz böyle, yalnız kalma korkusu. Yani, düzenim bozulmasın. Çünkü beraber eğleniyoruz. Bana iyi seviyorum yani. Tekrar böyle, belki sıfırdan bir hayat kurmanın, yani, arkadaşlarımız filan ortak, bunun zor gelmesi. Aslında, yani, sen söyleyince biraz daha iyi anladım. Bunun temelinde, birazcık şey var üşenmek var ya. Yani, hani, enerjim olmaması var. Yeniden, sıfırdan her şeyi başlatmaya üşenmek var. Eee, yoksa tabii ki sevgi de var. Yani, onu kaybetmek de istemiyorum, yani, seviyorum. O başka bir konu zaten ama, eee, yani, bu sevgiyi çok, böyle, konfor alanı da aynı zamanda o sevgi ona da dâhil. O yüzden biraz burada kalıyorum sanki.
Hı hı. Hı hı. Evet. Anladım. Hı hı. Evet çok doğru noktalara, eee, aslında parmak bastın. Hani, insan, eee, genelde o zaten belirsizlik ortamına gitmez. Şu an tamam güven problemi yaşasan da senin b bir ilişkin var. Yani, o noktada belirlisin ama ayrılırsan bir belirsizlik olacak. Hani, yeni biriyle tanışabilecek misin? Yeni biriyle tanışınca, ona ayırabilecek enerjin var mı? Hani, her şeye, böyle, yeniden başlayacaksın. Yeni tanış tanımaya çalışacaksın, neyi seviyor, sen kendini yeniden anlatacaksın. Hani, bu gerçekten insanı, böyle, eee, korkutan bir süreç. Eee, bu konuda çok haklısın ve o konfor alanından ayrılmak da çok zor. Ama kendini mesela, şunu tavsiye edebilirim sana. 2 sene daha bu ilişkinin içerisinde görebiliyor musun kendini? Yani, 2 sene zaten bu durumları, bu duyguları yaşayabilir misin? Bu güvensizlikle devam edebilir misin? 2 sene sonra geriye baktığında, hani, va vakit kaybı olarak mı göreceksin yoksa: "Yok ya, iyi ki, hani, devam etmişim." mi diyeceksin? Böyle, nasıl bir şey canlanıyorsa aslında kafanda ona göre bir, böyle, yol haritası çizebilirsin. 2 sene sonraya baktığında, yani, bir vakit kaybı olarak göreceksen Evet ilk başta çok zor olur. Uzun bir ilişkiden ayrılma, konfor alanını terk etmek, yeni bir düzen kurmak ama 2 sene de kazanmış olursun. Eee, ne dersin? Nasıl, hani, eee, kafanda canlanıyor?
Evet. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Yani, eee, 2 sene sonra açıkçası ben bu ilişkiyi görmüyorum. O da şöyle, yani, bu zaten, ya, aslında ben de ayrılmamız gerektiğinin bilincindeyim ya da benim, yani, yapmamın gerekeni benim için iyi olanın da bu olduğunun bilincindeyim. Zaten bu aldatma, benim aldatmamın altında da bu vardı. Yani, hani, ben aldatırsam bir daha şey yapamam dedim. Eee, mesela, bu ilişkiyi atıyorum, ciddi bir yere taşıyamam, yani, çünkü, böyle, eb bir şey yaptığım bir insanla zaten beraber olamam. Ya, zaten ben o ilişkiyi o gün bitirdim. Bakma işte, şu an süreci uzatıyorum. Belki biraz daha seni de dediğin gibi, yani, 2 sene sonra göremediğim için cesur olmam lazım.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, yani, eee, senin dediğin gibi aslında sen, eee, bu ilişkiyi bitirmek için aldatmışsın zaten. Hani, böyle, büyük bir şey olursa, böylece geri dönmen, hani, bu ilişkide tamamen biter, eee, diyerek bilinçaltın seni bu şekilde yönlendirmiş. Dola Yani, ikisinin bir kesinlikle ileride biteceğini düşündüğün bir ilişkiye, hani, küçük, böyle, bir cesaret gerektiren, böyle, kendini motive ederek, bir süre vererek, hazırlayarak mesela, eee, ayrılmayı planlayabilirsin. Bu, kendini strese sokmadan, o duyguyu hazırlayarak yalnız kalmaya. Hani, böyle bir şey, eee, klişe olacak ama bunu önerebilirim.
Evet. Yo, haklısın, ya, gerçekten bunu konuşmak iyi geldi. Çünkü sen benim şeyi fark etmemi sağladın. Ya, ben bu ilişkiyi zaten bitirmişim aslında. Yani, çok iyi geldi o anlamda. Çok teşekkür ederim.
Hı hı. Rica ederim.